Ah, legal. Bom boa.
Então ah, eu já tenho um carro elétrico que ele consome, eh, me né, menos não consome tanta energia para para se mover, eh, libera menos poluentes. Então, a minha colaboração tá sendo com a seleta coleti ah, ah, coletiva, né, de lixo, e também mobilidade com o com o carro. Além
Uhum. É verdade. Ah. Uhum. Ah. Uhum.